Ah, biasanya tuh ketika mmm, aku tuh pernah ya, Kak, sesekal sekali itu nolak ajakan temenku gitu, tapi enggak secara langsung, Kak, karena aku tuh orangnya enggak enakan ya. Jadi aku tuh kebetulan pas itu juga pas udah aku iyain, aku tuh enggak ada kendaraan, Kak. Eee, jadi aku bilang kalau aku belum bisa berangkat karena enggak ada kendaraan dan ujung-ujungnya aku emang enggak berangkat gitu. Itu seharian aku tuh kepikiran, Kak. Aku tuh ngerasa kayak, "Aduh, tahu gitu kemarin aku enggak usah mengiyakan aja ya, tau gitu aku enggak usah ngejawab aja ya, kalau ujung-ujungnya tuh aku PHP," ya ibaratnya, yang awalnya iya, tapi enggak berangkat, gitu. Jadi ketika emang aku harus menolak atau bahkan enggak jadi, itu tuh aku dihantui dengan rasa bersalah banget, Kak. Jadi aku enggak mau mikirkan diriku sendiri tapi memikirkan, eee, pendapat dan pikiran dari temen-temenku. Gitu sih, Kak.
Iya. Mmm, gimana tuh? Oke. Iya. Mmm, oke. Mmm, paham. Oh, iya. Oke. Ya mungkin, ya rasa nggak enakanlah, Kak, ya, itu memang sering muncul ya, bukan karena Kakak salah gitu, tapi karena Kakak mungkin udah terlalu terbiasa juga ya mikirin orang lain dulu nih. Cuman Kakak lebih capek fisik karena keluar, atau lebih capek batin karena ngerasa harus selalu ikut, Kak?
Bener. Iya, sih.